Por eso por eso te hago esta este esta este chiste, porque justo era lo que hacía. <laughs> Sí, te lo juro. Y obviamente, no me dejaban, pero sí era como que: "Ah, al menos lo intenté". <laughs>
Sí. <chuckles> ¿Sí, en serio? Sí, sí, sí Sí. Sí. <laughs> No, no, no, acá también sí es de que, eh, la niña quiere algo y si a la niña no se lo dan es, ¿por qué? Y y el papá tiembla, ¿no?, porque: "Ay, ya me fuiste a acusar con tu abuelita", porque <laughs> Y entonces, eh eh, definitivamente Sí, sí, sí, sí, <chuckles> sí. Entonces sí, sí cambian las generaciones. Eh, te digo, e en en la mía, yo creo que
<chuckles> <laughs> Sí, exacto. Es un superpoder que se nos da en ese p en ese momento. <chuckles>
eh, mi mi suegra y mi mamá, pues, sí tienen ese poder, ¿no?, de de de educar de cierta forma, que n d desgraciadamente no lo hacen, o lo hacen con mucho amor, que que se les pierde la educación y y deja de ser educación y entonces es en consentimiento. Entonces, pero, eh, pero ahora he visto también en unas generaciones más actuales en donde, eh, sí c ha cambiado, porque a pesar de que dejas a los niños con los abuelos, pues, no les das ese permiso, ¿no? O sea, solo son cuidadores y no tienen permiso de regañar, no tienen permis o sea, solo les asignas una tarea y no más. Entonces, yo creo que de eh, sí es contraproducente, porque, a final de cuentas, pues, los niños tienen que aprender que esa jerarquía, pues, sigue estando, ¿no? Entonces, quien te cuida, pues, también tiene esa responsabilidad de educarte, porque es tiene esa responsabilidad de tu seguridad, ¿no? Entonces, ¿cómo no regañarte si está viendo que puedes lastimarte y y, este y, pu pues, estás en su cuidado, ¿no? Si algo llega a pasarte, pues, definitivamente e él va a ser el responsable.
Ujú. <chuckles> Ujú. <laughs> Claro. Ujú. <chuckles> Sí. Justo. Ujú. Exacto. <chuckles> Ajá. Sí, sí, sí. Claro, pero ahora tú, por ejemplo, cuando llegues a ese punto, ¿cómo crees que serías? <laughs>
Okey. <chuckles> Yo, pues, definitivamente, yo creo que u eh, también voy a ser de esas abuelas consentidoras Sí, claro, o sea <laughs> pues sí, yo espero ser de esas abuelitas, querendonas, consentidoras, este, barco hasta cierto punto, ¿no?, cómplices, este, compinche, o sea, sí quiero ser, o sea, la verdad que sí quiero ser presente, eh, definitivamen Sí, claro. Claro, si sus papás me lo permiten, ¿verdad?, porque, pues, este, no no siempre pasa así. Sí <chuckles>
La abuelita buena onda que dice: "Sí, ¿quieres quieres empaparte de dulces?, toma", ¿no? <chuckles> <chuckles> <laughs> Sí, sí, sí. Claro. Ganarte esa confianza, ¿no? También. Se va a encontrar la manera siempre. No, pero se va a encontrar la manera, te lo juro. <laughs>
Sí. Pues sí, espero que así sea, que que mi dain que me den esa oportunidad de formar parte de de la vida de los pequeños, o sea, eso me encantaría, la verdad.